สวัสดีค่ะ พอดีช่วงนี้นะคะ กำลังใกล้คริสต์มาสแล้วอะ ก็เลยจำเป็นจะต้องแบบหาซื้อของอะไรสักอย่างให้คุณสามี แล้วก็คุณลูกชายอะค่ะ แต่ก็มีงบน้อยเนาะช่วงนี้กำลัง <chuckles> งบน้อย หอยน้อย ก็เลยอยากจะซื้อของให้มันคุ้มค่าหน่อย ไม่อยากจะให้มันเสียเงินเปล่า อย่างเงี้ย ก็เลยอยากจะแบบหาว่า เออ มีวิธีเลือกไหมว่าควรจะซื้อของที่ไหนดี อะไรอย่างเงี้ย ว่า เออ ซื้อออนไลน์ดีไหม ถ้าซื้อออนไลน์แล้วต้องทำอะไรยังไงบ้าง เงี้ยค่ะ พอจะมีคำแนะนำ ให้ได้บ้างไหมอะคะ?
อืม ค่ะ อือฮึ อืม ก็ช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสอะค่ะ ขอถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะว่าตอนเนี้ยกำลังมองหาสินค้าประเภทไหนเป็นหลักอยู่อะคะ ที่ตั้งใจจะซื้ออะค่ะ?
อืม ค่ะ ตอนนี้เหรอคะ เพราะว่า 2 หนุ่มนะคะ ลูกชาย ลูกชาย คนเล็ก กับสามีคนโตนี่นะคะก็คือจะเป็นคนที่แบบเนาะ ชอบเล่นเกมอะไรก็ตาม ที่มันเกี่ยวกับดิจิทัล อะไรพวกเนี้ย ก็คิดว่าน่าจะเป็น ของขวัญ มันจะเป็นอะไรนะ เออ เป็นเมาส์ หูฟัง หรือว่าอะไร pad อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็น่าจะได้หมด อะไร แอกเซสซอรี ต่าง ๆ ที่ ที่ใช้กับคอม อะไรอย่างเงี้ย ก็คิดว่าน่าจะเป็นของขวัญที่ ที่โอเคอะนะคะ แล้วก็ไม่น่าจะแพงด้วย อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่แน่ใจว่าของพวกนี้เรา เราควรจะซื้อออนไลน์ดีไหม อ้อ อีกอย่างหนึ่ง ที่แบบมองไว้ ก็คือแบบเป็นหูฟังอะ เนาะ ให้ทั้ง 2 คนเนี่ย ไม่ แบบซื้อทั้งพ่อทั้งลูก อย่างเงี้ย ก็กะว่าถ้าเป็นหูฟังบลูทูท อะไรแบบเนี้ย มันจะโอเคไหมอะคะ? อันนี้ก็คือไว้ คิดประมาณนี้ไว้คร่าว ๆ อะค่ะ อืม
อืม อ๋อ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ อันนี้คิดว่าดีเลยค่ะ แต่ว่าก็ ถ้าถามว่า ซื้อออนไลน์หรือจะซื้อหน้างานจริง ๆ อันเนี้ยอะค่ะก็ต้องแล้วแต่เนาะ แต่ว่าตอนนี้อะค่ะ แนะนำแบบนี้แล้วกัน ก่อน ก่อนที่เราจะเลือกสินค้าอะค่ะ แนะนำลองตั้งงบดูก่อนเนาะ แล้วก็ลองลิสต์รายการความสำคัญน่ะค่ะว่า สิ่งไหนที่ลูกชายคนโตกับลูกชายคนเล็กเขาอยากได้จริง ๆ ตามความรู้สึกของเราอะค่ะ อืม หรือว่าอาจจะเป็นการไปถามเขาเลยตรง ๆ ก็ได้ ถ้าเราแบบว่าไม่ได้อยากเซอร์ไพรส์ เพราะว่าบางทีอะ เราเซอร์ไพรส์ได้ค่ะ แต่ว่าถ้าเราซื้อไปแล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบ อันเนี้ยมันเท่ากับว่าเราเสียเงินเปล่าจริง ๆ อือฮึ แต่ว่าถ้าเรา ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเรามั่นใจจริง ๆ แบบตามสัญชาตญาณความเป็นแม่อะเนาะ แล้วเรารู้สึกว่า สิ่งที่เราแบบซื้อเขาต้องชอบแน่ ๆ อันเนี้ยเป็นการเซอร์ไพรส์ชั้นดี ก็ไม่จำเป็นต้องไปถามเขาตรง ๆ ก็ได้อะค่ะ อืม
เออ อือ ๆ อือ ค่ะ เออ ค ใช่ อืม โอ้โฮ ยัง ยัง ยังไม่มีไอเดียว่าเป็นของฉันดีไหมนะคะ ตอนสมัยเป็นเด็กเนาะ ลูกชาย ตอนสมัยเป็นเด็กอะ โอ๊ย! ซื้ออะไรให้ก็ดีหมดอะค่ะ ให้กล่องแบบ สมมุติเป็นเด็กเนาะ ซื้อรถให้ยังไปเล่นกับกล่องแทนรถเลย เออ นี้ก็แฮปปีแล้ว แต่โตมาเป็นวัยรุ่นนี่ เออ เริ่มยากแล้วสิ จะซื้ออะไรให้ก็ลำบาก เสื้อผ้าสมัยก่อนเราแค่แบบซื้อมีตัวการ์ตูนนี่ เขาก็แฮปปีแล้ว แต่ตอนนี้ก็สไตล์ก็เปลี่ยนแล้ว เงี้ย ลูกชายเนี่ย ก็น่าจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่คุณบอกเนาะ แบบว่าอาจจะต้องให้เขาไปเขียนมาว่าอยากได้อะไรบ้างเนี่ย อาจจะแบบ ด ได้ แต่ก็อยู่ใน ในลิสต์ที่เขาให้มา อย่างเงี้ยเนาะ แบบนี้น่าจะโอเคเนาะ แบบว่า เออ ให้ไปเขียนมาสิว่า อยากได้อะไรบ้าง อย่างเงี้ย เอามาสักแบบ 4-5 อย่าง แบบเนี้ย เราจะได้ไม่ต้องนั่งเดาเนาะ แบบนี้น่าจะโอเคไหมอะคะ?
อือ อือฮึ อืม อือฮึ ใช่ ใช่ โอเคเลยค่ะ แล้วก็อาจจะต้องวงเล็บงบประมาณไว้ด้วยนะคะ เผื่อว่าบางอย่างที่เขาแบบว่าตั้งใจอยากได้จริง ๆ แล้วทางคุณแม่ไม่ได้แบบว่า มี มีการวงเล็บไว้ในส่วนของจำนวนยอดเงินน่ะค่ะ อาจจะมีการเขียน ยอดเงินที่มันเกินไปโดยที่แบบ เออ เขาไม่ได้ตั้งใจ อะไรอย่างเงี้ย
อืม เออ ใช่ จริง ด้วยเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าลิสต์มาอะไรแบบว่า อะไร Xbox อะไรอย่างงี้ อ อ ไม่ได้นะคะลูก เยอะไป อย่างเงี้ย เออ ใช่ ต้อง ต้องแบบว่าใส่ลงไปด้วย งบประมาณเท่านี้นะคะ กรุณาเขียนมาด้วยว่าอยากได้อะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะได้ เออ ต้อง อืม อันนี้น่าจะโอเค แล้วถ้าไปซื้อออนไลน์เนี่ยน่ะค่ะ แล้ว สมมุติเนาะเราได้ลิสต์มาจากลูกชายแล้วเนี่ย แล้วการไปซื้อออนไลน์เนี่ยมัน มันเสี่ยงมากกว่าการไปซื้อที่ร้านไหมอะคะ?
อืม อืม ใช่ค่ะ เนี่ย อื้อฮึ อือฮึ คือถ้าถามว่า การซื้อออนไลน์อะค่ะ บางทีอาจจะได้ราคาที่มันถูกกว่า เพราะว่าบางทีร้านที่เขาเป็นเหมือนร้าน official store อะค่ะ ที่เป็นร้านของเขาเอง อา ยกตัวอย่างเช่น Xbox ก็ได้ค่ะ อย่าง Xbox ที่มีทั้งหน้างานอะค่ะ หน้าร้านจริง ๆ ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนาะ เขาก็จะมีการตั้ง ร้าน Xbox จริง ๆ เหมือนกันในออนไลน์เช่นกันน่ะค่ะ ซึ่งเราอาจจะสังเกตได้จากเครื่องหมายติ๊กแล้วก็วงกลมสีเขียวอะค่ะ หรือไม่อาจจะเป็น เป็นเขียนร้านแนะนำว่า โอเค อันนี้คือร้าน ร้านแท้นะ แล้วเราก็อาจจะมีการไปดูรีวิวอะค่ะว่า โอเค ร้านนี้คือของจริงตาม ตามยอดรีวิว ซึ่งอันเนี้ยค่ะเรา เราจะได้ ราคาโพรโมชันที่มันถูก แต่ว่าถ้าเราอยากได้กรณีที่มันถูกไปกว่าเนี้ย เราอาจจะไปหาร้านที่ อาจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ค่ะ ที่อาจจะไม่ใช่ official จริง ๆ แต่ว่าเขาอาจจะมีโพรโมชัน แล้วก็ราคาอาจจะถูกกว่า ของแถมก็อาจจะเยอะกว่าด้วยเหมือนกันน่ะค่ะ
อะฮะ อ๋อ อ้อเหรอคะ? อืม อะฮะ เออ อ๋อ อืม แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า คะว่า ว่าร้านตัวนี้มัน มันน่าเชื่อถือ แล้วของที่เขาเอามาขายมันเป็นแบบ เออ ของจริงแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยค่ะ เราพอจะมีวิธีดู หรือว่าวิธีเช็คไหมอะคะ?
อืม คือ ส่วนใหญ่อันนี้แนะนำลองเช็คจากยอดผู้บริโภค ที่เขาเป็นคนรีวิวจริง ที่แบบเขาสั่งซื้อจริงอะค่ะว่า เขามาทำการถ่ายรูปลงรีวิว เพราะว่าส่วนใหญ่ร้านเขาจะเหมือน ก็ตามการตลาดอะค่ะ เขาจะมีการแข่งขันของเขาอยู่แล้วเนาะ ยิ่งถ้าสมมุติว่า เขามียอดผู้ ผู้บริโภคเนี่ย รีวิวเยอะเท่าไร เขาจะยิ่งเหมือนกับว่า ได้รับการไว้วางใจจากตัว เอ่อ ชอปออนไลน์มากเท่านั้นน่ะค่ะ อือฮึ เนี่ยจะเป็นการเก็บชั้นเยี่ยมเลยค่ะ
อะฮะ อ๋อ ค่ะ อืม อา แล้วต้องดูรีวิวใน ในสินค้านั้น หรือว่าดีลรีวิวของร้านด้วยคะ หรือว่าต้อง ต้องดูทั้ง 2 อย่างเลยไหมอะ?
ค่ะ อันนี้เป็น เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยค่ะ อาจจะต้องดูทั้ง 2 อย่างเลย เพื่อเป็นการ confirm เพราะว่าบางทีอะค่ะ ตอนเนี้ยในโลกออนไลน์อะเนาะ พวกหมายถึงการโจรกรรมทางไซเบอร์ อะไรเงี้ย มัน มันเยอะมาก ๆ เราไม่สามารถจะไว้ใจใครได้เลยอะค่ะ แต่ว่าถ้ากรณี กรณีถ้าเรายังไม่ ยังไม่เชื่อมั่นอะนะคะ อันเนี้ยใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้ว การไปซื้อ เลือกซื้อเองหน้าร้านอะค่ะ อาจจะเหมาะ เหมาะกว่า ถ้าในกรณีที่เราไม่ไว้ใจอะเนาะ เพราะว่ายิ่งใกล้ช่วงเทศกาลน่ะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกลางปี ปลายปี ปีใหม่ หรือว่าคริสต์มาสก็แล้วแต่เนี่ย ทางร้านน่ะเขาจะมีการจัดโพรโมชันอยู่แล้วอะค่ะ จะมีการ โอเค ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ลดแลกแจกแถม หรือว่าอาจจะเป็นการ โอเค รีวิวสินค้าปุ๊บ เราจะให้คูปองส่วนลดอีก 1,000 บาท อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็น การประหยัดไปได้อีกทางหนึ่งอะนะคะ อืม อันนี้ไม่แน่ใจว่าพอจะช่วยหรือ เปล่า?
อ๋อ อะฮะ อ๋อ ค่ะ ๆ อะฮะ อืม อืม อา โอเคค่ะ อืม โอ้โฮ น่าสนใจมากเลยค่ะ อาจจะต้องเช็คทั้ง 2 ทางเลยอะเนาะ ของชิ้นหนึ่ง เอ่อ ดูเทียบในออนไลน์แล้ว มันโอเคไหม? แล้วราคาถ้ามันไม่ต่างกันมากกับที่ร้านเนาะ อย่างเช่น อะ ออนไลน์อาจจะลดราคาไป 100 แต่ถ้าไปซื้อที่ร้านเราก็ได้ของแท้แน่ ๆ แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่แท้ อย่างเงี้ย อาจจะต้องเทียบแล้วแหละว่า เออ จะเอาออนไลน์หรือไปที่ร้าน อย่างเงี้ย ก็ต้อง ต้องแบบว่า ขอบคุณมากเลยที่ให้แนะนำในการ การเช็คร้านนะคะว่า เออ เอาอะไรแบบไหนดี แล้วแบบเนี้ยอะค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อของ เงี้ย เราควรจะรอโพรโมชันเลยไหม? อย่าง อย่างออนไลน์มันก็จะมีโพรชะ โพรโมชันอะไร 12.12 11.11 อะไรพวกเนี้ยค่ะ ถ้าเรารอดูว่า มันมีโพรโมชันมาเนี่ย เราควรจะซื้อเลยดีไหมคะ หรือว่า เออ เราควรจะรอไหมหรือยังไงดี?
อือฮึ อือ ๆ ใช่ ค่ะ จริง ๆ ถ้า ถ้ามีโอกาสรอได้ก็รอเถอะค่ะ แต่ว่าช่วง ช่วงนี้อะค่ะ ทุกวันนี้การแข่งขันในโลกนี้มัน มันเปลี่ยนแปลงไปอะเนาะ เท่ากับว่า จริง ๆ อาจจะไม่จำเป็นต้องรอแล้วอะค่ะช่วงนี้ เพราะว่า เท่าที่สังเกตอะค่ะ ทุกวัน แทบจะทุกวันเลยคือวันช็อปปิง เขาจะพยายามเหมือนจัดโพรโมชัน โอเค วันนี้วันพ่อ วันแม่ วัน วันแรงงาน อะไรก็แล้วแต่ ใช่ค่ะ ทุกวัน สามารถซื้อได้เลยค่ะ เราไม่จำเป็นต้องรอ อืม ซื้อได้เลยทันทีค่ะ หรือบางทีเขาอาจจะมีคูปอง
อะฮะ อ๋อ <laughs> ทุกสิ่งอย่างได้ไหม? เออ อ อือ แล้วพวก แล้วพวกคูปองพวกนี้มัน มันใช้ได้จริงไหมอะคะ? ถ้าเรา เพราะบอก มันจะมีแบบตามเว็บไซต์บอกให้เก็บคูปองนั่น เก็บคูปองนี่ พอเก็บแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่าคะเนี่ย?
อืม อันนี้ก็ต้องลองเช็กจาก ต ตามพวกเว็บไซต์อะนะคะ ว่าโอเค ช็อปปิงออนไลน์ตอนนี้มีมากมาย โอเค ดู ดูจาก เอ่อ การ ยอด ยอดรีวิว จำนวนคนดาวน์โหลด อะไรแบบนี้อะค่ะ ซึ่งถ้าสมมุติมีจำนวน 10,000,000 วิวอัป หรือว่าจำนวนดาวน์โหลด 10,000,000 ล้านคนขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็ถือว่าน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแล้ว ก็คิดว่าอันนี้น่าเชื่อถือได้ แล้วก็ตัวคูปองเองอะค่ะไม่จำเป็นต้องรอ เพราะว่าเขาแทบจะออกมาทุกวินาทีเลยอะค่ะ เติมให้ตลอดโดยที่เราไม่ต้องร้องขออีกต่อไปแล้วอะค่ะ
อะฮะ อืม อ อ้อ อ้าว จริงเหรอคะ? อืม อืม ๆ แล้วเว็บไซต์ที่เราซื้อออนไลน์จริง ๆ เนี่ย มัน มันมีผลด้วยไหมคะ? อย่างช้อปปี้กับลาซาด้า อย่างเงี้ย มัน มันซื้อของจาก 2 ชอบ เอ๊ย 2 เว็บเนี่ย จริง ๆ มันได้ของเท่ากัน ดีเท่ากันไหม? หรือว่าอันไหนที่มันดีกว่ากันไหมคะ? พอจะแนะนำได้ไหมเนี่ย?
อืม อือฮึ โอ้โฮ อันนี้แนะนำแบบนี้แล้วกันค่ะ อันนี้ขึ้นกับการตัดสินใจของผู้บริโภคเลยค่ะ อย่าง ยกตัวอย่างเช่น อย่างในแอปลาซาด้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของพวกแบบอุปกรณ์ของใช้ในบ้านอะนะคะ เครื่องครัว เครื่อง เครื่องหูฟัง อะไรพวกนี้อะค่ะ ตามที่อยากซื้อให้ลูกชายคนโตกับลูกชายคนเล็ก ซึ่งอันนี้คิดว่าโอเค แต่ว่าการตอบสนองของทางแอปอาจจะช้าไปนิดหนึ่ง ถ้าเทียบกับแอปส้มอีกอันหนึ่งอะค่ะ คืออาจจะช้ากว่า แต่ว่าได้ราคาถูกกว่า แต่กับแอปส้มอะ อาจจะมีการตอบรวดเร็วทันใจ แต่ว่าราคาอาจจะสูงกว่านิดหนึ่ง อันนี้ก็ต้อง อยู่ที่การพิจารณา แล้วก็อาจจะอยู่ที่นาทีทองด้วยอะค่ะ ว่าทาง ทางตัวคุณอะค่ะจะคว้ามาได้หรือเปล่า อืม
ค่ะ อ๋อ เออ ๆ ๆ อ๋อ อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ โอ้ โอเคค่ะ อืม อันนี้พึ่ง พึ่งรู้เลยว่า เขามีความแตกต่างกันตรงนี้ด้วย แล้วถ้าเราซื้อของออนไลน์เนี่ยนะคะ เราควรจะซื้อของที่แบบว่ามันมีโน้ย นโยบายคืนของเนาะ เพราะว่าบาง บางร้านน่ะ จะราคาถูกกว่า แต่เขาไม่มีนโยบายการคืนของ แล้วก็ไม่มีนโยบายการคืนเงิน อะไรอย่างเงี้ย มัน มันสุ่มเสี่ยงไหมคะ? ถ้าเราจะซื้อของจากร้านพวกนี้ หรือว่าเราควรจะซื้อของเฉพาะร้านที่แบบ เออ คืนเงินได้หรือคืนของได้ถ้าไม่ ถ้าไม่พอใจ อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม อันนี้เข้าใจได้เลยค่ะ ก็ อันนี้แนะนำแบบนี้แล้วกันค่ะ ก็อาจจะเป็นขึ้นอยู่กับตัวมูลค่าของสินค้าที่เราสั่งแล้วกันอะนะคะ ก็อย่างเช่น ถ้าสมมติเรา โอเคเราอยากสั่งเหมือนกับว่าหมด รถมอเตอร์ไซค์ อย่างเงี้ยอะค่ะ แล้วแบบว่าเรา เราเชื่อมั่นเขามากโดยที่เรา โอเคเห็นราคาถูก แล้วมันไม่มี ก แบบอะไรการันตีได้เลยว่า ถ้าสมมุติถอยรถมาแล้วมอเตอร์ไซค์พัง อันเนี้ยค่ะ เรารู้สึกว่าดู แต่ถ้าบาง บางที กรณีถ้าเราไปสั่งเหมือนขวดพลาสติก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราแบบ มูลค่า 20 บาท แล้วเราแบบไปดูการันตี เราว่าอันนี้มันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไร แต่ว่าอันนี้อยู่ที่ผู้บริโภคล้วน ๆ เลยนะคะ ว่า อยากได้รับสิทธิพิเศษแบบไหนอะเนาะ ค่ะ
อะฮะ อืม อะฮะ อะฮะ อ๋อ อะ หืม อืม ๆ อา โอเคค่ะ เข้าใจแล้ว ยังไงวันนี้ต้องแบบขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำดี ๆ เหล่านี้อะค่ะ เดี๋ยวจะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง เราจะได้ของดีไหม เวิร์กไหม อย่างเงี้ย ลูกชายแฮปปีไหมนะคะ ถ้าแบบว่ายังมีคำถาม หรือว่าอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ย เดี๋ยวอาจจะกลับมารบกวนอีกรอบแล้วกันนะคะ
ค่ะ โอ้โฮ ยินดีเสมอค่ะที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้คำแนะนำ เพื่อที่จะได้ความคุ้มค่าสูงสุดอะนะคะ สำหรับคุณลูกค้าอะค่ะ ก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ